В общем, стала замечать за собой последнее время вот такой вот, эм, момент, что я не могу сфокусироваться на какой-то 1 деятельности. Это может быть задача или, там, просто, я не знаю, посуду помыть. Э, и, м, у меня всё как-то остаётся в итоге недоделанное, так, по чуть-чуть сделанное, а какого-то финального результата нет. Вот я пришла к тебе, м, порассуждать, э, может быть, удастся что-то в разговоре выявить, какие-то причины или взаимосвязи, и ты мне, может, какой-то советик еще подкинешь, я буду благодарна услышать, поэтому вот такая вот у меня пока, в двух словах, ситуация.
Понима Хорошо. Ай. Я рада, что ты пришла ко мне со своей проблемой. С удовольствием тебе, конечно же, помогу, стара постараюсь дать тебе советы. А скажи, вот ты вот сама пришла вот с этой проблемой, как ты ее сама и изнутри ощущаешь, как ты ее оцениваешь, наскока ты переживаешь по этому поводу?
Мгм. Ну, на самом деле, я о очень сильно переживаю, поскольку, а, в течение дня-то вот за всей вот этой вот суетой, тревожностью, вот вот эта вот кутерьма, которая вот, как карусель, она без остановки крутится. Я особо там ничего не могу осознать, но когда день заканчивается, я ложусь в кровать, и я понимаю, к начинаю так мыслительно галочки проставлять: что я сделала, что, в итоге, я не сделала. Я понимаю, что, а у меня нету галочек, которые я могу поставить, что я закончила какое-то дело. То есть у меня всё недоделанное получается так.
Ясно. М-да. Ясно. А. Я понимаю твои переживания, и это совершенно нормально, что ты переживаешь по этому поводу. Значит, ты видишь проблему саму. А, см посмо смотри, а, как бы один из вариантов, который я тебе могла бы посоветовать, например, это а
Да.
Э, накануне, это вечером, может быть, составить себе список дел, которые ты можешь сделать, э, которые ты хочешь сделать на на завтра.
Мгм.
Вот прямо вот, э, попунктно расписать. А проснувшись утром, уже пройтись глазами, может быть, что-то добавить, что-то самое важное для тебя к ещё дополнительно. Или же, может быть, в этом списке уже не э, то, что ты хотела сделать, уже не настолько важно, и ты можешь перенести, или тебе это вообще уже не нужно. Как ты думаешь, составление списка могло бы тебе помочь, э, именно сконцентрироваться и сфокусироваться на том ш э, чтобы, ну, твои дела были закончены в конце дня?
Мгм. Ты знаешь, а, я думаю, что это, в принципе, хорошая идея, а, поскольку мне бы очень хотелось. Я, прям вот, знаешь, а, как я сказала, вот в <coughs> перед ночью лежу и себе отмечаю, что, э, сделано, что не сделано. Если ну, а в моём случае как раз таки получается, что у меня ничего не сделано, точнее, оно как бы начато, но не закончето не закончено, я начинаю себя винить, я начинаю себе вот это вот крутить в голове: а как надо было поступить, как надо было лучше сделать? В общем, вот эти вот все переигрывания сценариев, ам, э, это меня очень сильно напрягает и угнетает, и даже вплоть до того, что, а, и не могу толком заснуть. Э, м, вот эти вот мысли, они вот как рой у меня в голове крутятся и пока не успокоятся, то есть переигрывание вот этого сценария. И, возможно, какой-то график, какой-то порядок действительно мог бы быть такой вот хороший э, хорошим выходом из положения, да, для упорядочивания своих задач.
Да? Понимаю. Да. Да. Ты знаешь, э, то, что у тебя внутри вот эти вот переживания, что ты так сильно знаешь, тебя это угнетает внутри. Ам, с одной стороны, это нормальное чувство, потому что ты знаешь, у тебя есть поставленные задачи, с другой стороны, ты абсолютно не должна себя за это винить. Наверняка у тебя слишком много дел в течение дня, которые ты должна сделать. А, замечательно, что ты в конце дня, как бы, ты пытаешься, а, получается, ну, с как бы мысленно прокрутить день, и, э, э, ты смотришь, что ты успела и скорее всего, что-то ты не успела сделать. Вот, в этом случае, как я тебе уже до этого дала совет, может быть, именно зрительно, когда ты именно пишешь и в течение дня просматриваешь вот этот список, может быть, он будет тебе даже именно помощью в том смысле, что ты будешь зачеркивать, ты будешь де говорить, что: да, это дело сделано, я перехожу на следующее. И ты видишь, скока тебе еще осталось. И в конце дня у тебя, наверно, вот, не будет этого ощущения, что ты что-то не доделала или что-то не успела, потому что в этой суете, а, когда ты пытаешься всё успеть, иногда бывает какие-то вещи действительно вылетают. И ты, может быть, и хотела бы их сделать, но вот потому что ты была сильно чем-то занята, ты могла просто упустить что-то.
Да. Мгм. Ты знаешь, я вот как бы даже не то, чтобы я сильно занята и что-то упускаю, у меня-то проблема в том, что, э, м, меня всь скажем так эм, у меня не получается дойти, э, до конца, потому что я всё время спрыгиваю со своей задачи на какую-нибудь другую, то есть, на какую-то другую проблему, которую надо, вот, решить. И вот эти вот все отвлекающие моменты, да, в течение дня, они вот как раз ну, как дёр разрывают меня в разные стороны. У меня не получается, эм, встать что-то и закончить. Обязательно что-то на фоне произойдёт, и для меня это покажется очень важным. Я забуду про то, что я делала, переключусь на другую задачу. Вот хотелось бы как-то тут ещё, м, может, поработать, как мне вот попробовать всё-таки не спрыгивать с намеченного изначально пути, эм, и как мне тут быть?
Ясно. М, ясно. Мгм. Видишь, ты уже изначально как бы видишь саму проблему то, что ты соскакиваешь, э, с с начатого дела, и ты его не заканчиваешь. Скажи, пожалуйста, ты переключаешься сама на какое-то дело или тебя кто-то отвлекает в этот э в этот э, в э в это время? Как так происходит, что ты вот не можешь начать и сразу же закончить его?
Ну, на с Мгм. Ну, чаще всего это каки э, ну, то, что конечно, то, что я не могу закончить это какие-то процессы, ну, то есть, там, может, на 5 минут, на 10, оно, то и бывает и на час. Поэтому меня может отвлечь, эм, телефон, э, соцсети, напоминания, звонок со школы, там, я не знаю, письмо со школы, э, а может быть, я вспомню, что у меня, там, у сына, я не знаю, рубашка не поглажена, а ему вечером на концерт. В общем, оно такие вот моменты, которые вроде бы, м, вот если щас я так в голове прокручиваю, есть какие-то важные, которые действительно надо здесь и сейчас сделать, а есть такие, которые, в принципе, могут потерпеть и быть выполненными последовательно. Но вот в момент, когда они с с напоминают о себе, я сразу начинаю пугаться, я паникую:" <chuckles> А вдруг я потом про это забуду?" Вот это меня больше всего, так скажем, смущает, что страх, что я забуду про это дело, и оно останется не сделанным. Но по факту, когда я перескакиваю и начинаю его делать, то я его не доделаю, потому что что-нибудь другое меня отвлечёт от э, от этой, опять же, задачи.
Ясно. Да. Ясно. Да. Понимаю тебя. А ты говоришь, что ты, о, начинаешь, тут тебя соцсе сети, э, затягивают, потом звонок может отвлечь. Скажи, пожалуйста, а если ты, например, будешь, э, в этот период полностью вот ты знаешь, вот тебе нужно начать дело и его закончить. И в этот период ты будешь знать, что ты не отвлекаешься на соцсети, ну, вот ни под каким предлогом. Вот ты начинаешь и заканчиваешь. Что, ко может быть, ну, я не знаю, какое-то действительно экстренный звонок. Может быть, со школы, когда нужно ну, в как вариант, я просто говорю, что, что-то вот, реально срочное случилось, то- да. А так, ты знаешь, что ты не отвлекаешься ни на кого и ни на что. То, что вот, э, в данный момент основное, главное ты делаешь, а, потом уже переключаешься или даёшь какой-то себе перерыв, в котором ты можешь себе как бы вознаграждение побаловать себя соцсетями или же общениями с друзьями. Как ты думаешь, этот э сможет тебе помочь?
Именно. Мне н мне нравится подход про вознаграждение. Да, подходит мне этот подход, и вот это особенно, что я себя вознагражу потом соцсетями, это очень, да, мне откликается. А ещё лучше какой-нибудь передышкой с чашечкой кофе. Слушай, а может там какой-то чарт завести, что э, какое-то расписание, что вот если я вот это вот сделала, то я могу себе, там, перерыв устроить на 10 минут с, э, кружечкой чая или кофе, или какао, неважно с чем. То есть ситуация
<chuckles> М. М-да. Я думаю, шт да, что маленькие перерывчики, в течение твоего дня, как раз таки, они будут помогать тебе, м, восстановить твои силы, собраться мыслями, и как раз таки обязательно, в течение дня, делать даже несколько себе этих перерывов, чтоб ты могла, э, просмотреть свой список, убрать, бо зачеркнуть все важные дела, которые ты уже сделала. Уже опять же ты а отдохнула, перезарядилась, отвлеклась, и в то же время ты просмотрела свой список и уже знаешь, что ты будешь делать дальше. Как ты думаешь, с этими перерывчиками тебе будет легче продолжать и как-то более сосредоточенно, а, сфокусировано заниматься дальше своими делами?
Так. Я думаю, да. То есть вот я тебе дам такой короткий ответ однозначный. Потому что я уже себе представила, что когда я отдыхаю, это как раз будет такое время, когда я могу привести мысли свои в порядок и, м, если я что-то не доделала, подумать, поразмышлять над тем, а стоит ли мне доделать это сейчас или я могу сделать завтра. И при том при всём, если у меня будет на руках какой-нибудь, э, списочек, который ты мне порекомендовала ещё в самом начале составить, то это будет такое приятное с полезным. Я смогу, э, подвигать приоритеты у своих задач, и это достаточно, э, м, думаю, это будет намного удобнее, и в конце дня мне уже не будет так жутко стыдно и страшно, и страшно, что завтра надо будет делать в 2 раза больше. И я не буду себя винить, что я вот такая, э, <grunts> недотёпа, что в итоге, э, ничего не сделала. Это очень мне поможет и сохранит моё <chuckles> психическое здоровье, я буду лучше спать, поэтому это всё замечательные советы. Я тебе очень благодарна за твои рекомендации.
Да? Замечательно. Я рада, если хоть 1 из моих советов тебе поможет, и поможет тебе действительно сфокусироваться на всех твоих делах. И такой один моментик: ты говорила, что ты забываешь что-то. Может быть, тебе тоже ставить небольшие напоминания в телефоне, чтобы они тебе напоминали, чтоб ты себя чувствовала более, ты знаешь, э, в конце дня свободной от всех дел и
Да.
будешь засыпать более спокойной. Я была рада тебе помочь, и я ть я думаю, что у тебя всё получится. Успехов тебе.
Спасибо большое. Всего доброго! Пока-пока!
Пока!